Eh, como es un nuevo proceso en tu vida, construir quizás algunos lazos toma tiempo y es algo que va mucho de la confianza. Entonces, bueno, busca intereses que tengan en común. Quizás puedes empezar con la iniciativa de crear encuentros, eh, fuera del trabajo para que puedas ver qué tal les va, em, cómo cómo es la dinámica, cómo se la llevan. Verifica primero que las personas con las que te conectas tengan la misma afinidad y primero, por supuesto, asegúrate que que estén vibrando en la misma sintonía, porque eso es muy importante, que compartan valores y y principios similares. Em, y básicamente, o sea
Ujú. Mm. Okey. Ujú. Okey.
concéntrate en lo que estás haciendo y trata de hacer bien. Que las cosas vendrán a ti y se acercará, por supuesto, eh, quien sienta también, eh, este esta misma vibra y esta misma resonancia en la sintonía que tú estás. Así que, desde ese punto de vista, lo que puedes hacer es, bueno, tomarte las cosas con calma, em, eh, crear encuentros fuera y dejar que el flujo de la vida vaya poco a poco. Suelta tú también. Em, no permitas que la timidez, quizá es hasta cierto punto, bueno, es no tu tu naturaleza, pero bueno, ábrete un poquito y disfruta de cómo se te vayan presentando las cosas en el camino, ¿okey? Entonces, desde ahí, si tomas quizás eso en cuenta, puede ayudarte para hacer conexiones genuinas y auténticas que te satisfagan y puedas empezar a ver las cosas, eh, desde oso desde otro punto y desde otro plano, por supuesto, para para que fluya y y y se puedan dar esas alianzas, ¿okey?
Mm. Ujú. Ujú. Okey. Gracias. Mm. Mm. Gracias, gracias, me haces sentir más tranquila, mm. Ya, la idea de que debo como que dejarlo fluir, no ponerme demasiada presiones, sino que disfrutar, ¿no?, de de la conversación, disfrutar Sí, siento que que eso podría ayudarme, ¿no?, de no ponerme tanta presión, tantas, ahí, tanto tantas ideas en la cabeza, tantos pensamientos ahí que <chuckles> Ujú, gracias, gracias, de verdad, por haberme escuchado también. Necesitaba, eh, conversarlo con alguien, sí. <chuckles> Ya te contaré cómo me va.
Claro. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Sí. No, por nada. Por favor, ha sido un placer por supuesto, ha sido un placer poder ayudarte. Estoy segura que poniendo estas cosas en práctica y quitando quizás esas telarañas que te puedan estar au autosaboteando, vas a salir adelante.
<chuckles> Sí. <chuckles> Sí, definitivamente. Gracias.